Heu, faut que je t'explique, me le profil que que j'ai actuellement. Heu, j'ai 30 ans, je suis retourné chez mes parents
Ouais.
j'ai un semi-emploi, j'ai pas de femme, j'ai pas de maison
OK.
et mmh, comment dire? Mes parents enfin, ils sont contents que je sois à la maison, mais ils me rappellent régulièrement que ce serait bien d'avancer, d'avoir un emploi stable, de prendre une maison, heu, une femme et des enfants, tout ça, quoi. C'est voilà, j j je sais pas s'il faut que je me force. Enfin, en tout cas, je me sens pas bien, vis-à-vis de cette pression un peu, quoi.
Mmh mh. Je vois, ouais. Ouais. Ah ouais, je comprends totalement. Le ts la la plus grosse pression, c'est par rapport à aux enfants? Te ou à un métier stable? C'est lequel qui qui qu qui est le plus pesant?
Mmh. Je dirais, par rapport à la mmh, <tsk> à avoir une femme déjà. <chuckles> Si tu veux enfin, je j'ai quand même un entourage, et des amis, tout ça. Et j'ai, heu, juste des amis pour moi et régulièrement mes parents ils me disent: «Eh tu sais, heu heu, Mélissa, heu, elle te regarde avec des yeux doux et tout». Mais c'est gênant et alors que non, enfin, il y a pas, tu vois? Heu, ni moi ni elle, enfin
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois. Ouais.
Et c'est m
Toi, de ton point de vue, il y a p il y a pas en tout cas, enfin
Non, j'ai j'ai pas envie et enfin, et même de manière générale, alors je je parle, heu, avec cette Mélissa là, mais heu
Mouais.
enfin, je cherche pas forcément l'amour maintenant dans ma vie quoi. Si ça arrive, ça arrive. Mais enfin, j'ai l'impression que je dois trouver, heu, rapidement, que c'est pas normal à écouter mes parents quoi.
Ouais, bah, oui oui oui, je comprends bien. Toi, a actuellement sur heu, sur la possibilité d'avoir un enfant c'est pas quelque chose que tu envisages tout de suite, puisque c'est ça? Ouais.
Non, justement je ouais, autant je veux des enfants c'est clair et net, autant, heu, je préfère avoir une stabilité justement financière, économique, un emploi et évidemment, une femme avant des avoir des enfants, c'est mieux aussi. <chuckles>
Logique, ouais. <laughs> Et heu, les les pressions, heu, tu sais un peu vis à vis tu tu me parlais de Melissa, les yeux doux heu, Il y a il y a d'autres petites réflexions comme ça de ce genre? Heu, c' c'est c'est quoi qui revient plus souvent? Pour te forcer à avoir heu, enfin te mettre un petit peu la pression au niveau des enfants.
C'est que hem, il y a, mmh, des gens de la de ma famille, bon, pas mes parents proches, mais plus des tantes que je vois, je ne sais pas, 1 fois par mois, quelque chose comme ça. Et beh, avant d'aller les voir, je sais que la 1e des trucs ça fai ça va faire: «Et alors les copines, ça se passe comment?» c'est honnêtement, c'est lourd
Ouais.
et heu, en plus à chaque fois beh, je fais: «Ben non, ben non et hem» ben pour le coup, j'en ai enfin, j'en ai eu, mais voilà. Mais le jour où j'en ai vraiment une que ça se passe bien, bah à cause de cette pression, je vais même pas avoir envie de leur parler quoi. Enfin, parce que c'est et parce que si ça se p enfin, c'est mon business et, autant je suis très ouvert avec ma famille, autant sur ce sujet, ils me ils m'ont saoulé et avec cette pression, ben, j'ai j' j' j' j' j'ai pas envie de de de les récompenser quelque part, de leur faire un retour positif quoi, avant que ça soit vraiment sérieux quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, bah, bien sûr, c'est c c'est évident. En plus, je comprends parfaitement le fait que ce soit <blows air> récurrent, tous les jours. Enfin, à chaque fois, en tout cas, que tu t tu vois? Ta tes ton entourage familial, que tu aies t sans cesse ces ces réflexions, ça, je comprends je comprends parfaitement que ce soit, heu, que ce soit pesant pour toi, et que même dans un futur proche, si tu as une, heu, une relation, tu aies même plus envie, au final, de d'en parler, en fait.
Mmh. Mmh, c'est ça, et heu, ce tout ça fait aussi qu'enfin, honnêtement, je me remets un petit peu en question, honnêtement, hein, quand même. J'ai 30 ans et c'est vrai que même dans mon entourage d'amis, <chuckles> à part cette Mélissa, pour le coup, j'ai plein d'amis qui ont qui qu qui sont déjà mariés, qui ont leur maison, qui et là ils sont en phase d'avoir des enfants. Enfin, je pense, certes, que je suis un peu en retard, par rapport aux jeunes de mon âge. Mais, enfin, à entendre mon entourage c'est c'est un problème quoi et ch je je commence à me poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que j'ai du retard? Est-ce que c'est pas bien, quoi?
Ouais. Ouais. Ouais, OK, ouais, ouais. Ouais, bah, bien sûr, je comprends parfaitement. Tu sais? Effectivement, le fait d'avoir un entourage, heu, où la plupart des gens, heu, s sont déjà «casés», hein, ent entre guillemets, heu, le fait d'entendre ça, tu te dis: «Ah, heu, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que, heu, je suis si différent que ça?» je comprends parfaitement que, ça puisse te te te poser une remise en question, heu, bah, justement, heu, tu as un petit tu as pu, heu, parler de ce genre de choses, pas forcément à des gens de ta famille, mais même des amis qui sont pas casés, hein? Mais parler à d'autres gens, des coachs ou des des psychologues, de de cet état?
Mmh, bien sûr. Pas avec des pas avec des professionnels, mais avec, heu, beh, mes amis, même, quasi honnêtement, enfin, ça ça les dérange pas, ça me dérange pas, enfin et même mes amis ont des amis dans ma situation. C'est beaucoup plus commun qui qu'il n'y paraît, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est juste que, beh, justement, à cause, certes, de la pression familiale, mais même de la pression de la société, c'est les les gens, bah, moi, on a un peu honte, heu, enfin on va pas le crier, heu, tous les trois, je suis tr j'ai 30 ans, célibataire, sans enfant, enfin et, le fait qu'on va pas le crier, que c'est pas public, qu'on a un peu honte de le dire, ça rend les choses rares, alors que c'est probablement pas si rare que ça, en vrai.
Dans lequel tu te trouves ouais. Ouais. Bah, me tout à fait. Le, mmh, toi, heu, le fait de qu tu sais, quand, mmh, quand ta famille, par exemple, elle te elle te fait des petites, heu, des p des p des petits actes, heu, toi, tu réponds comment, heu? Tu fais de l'humour? Tu changes de sujet? Co comment tu te positionnes?
Mmh. Heu, c'est assez du feeling, mais enfin, non, en général, je suis enfin, à la base je changeais de sujet, je faisais non, heu, machin, j'évitais un petit peu, je faisais de l'humour, mais maintenant, à force, heu, honnêtement, je suis peut-être même un peu dur, heu, enfin j je dis clairement, non c'est pas possible et je lui dis: «Heu, arrête», enfin vraiment, hein, j je lui dis: «arrête» et je m'en vais. Enfin, en fait, je veux juste montrer mon agacement et enfin, certes, c'est mes parents je parle comme un ado rebelle, mais, certes, c'est mes parents, mais s ils sont pas moi non plus. Enfin, j'ai ma vie et OK je s je suis peut-être, techniquement en retard, à 30 ans, mais je suis quand même mature, mine de rien, enfin je je contrôle mes émotions tout ça. Je enfin, je me pose la question, est-ce que, quelque part, il faut que je force, heu, sur les réseaux sociaux absolument que je prenne la première, heu, ou la deuxième, heu, qui qui v qui vient à moi? Non, je pense pas voilà, enfin, mais, heu, f voilà, entre deux un peu, quoi.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais. Bien sûr. Bah, c c'est totalement normal, comme tu dis à à 30 ans, heu, on se sent responsable. Toi, de ce que tu me dis, tu tu te sens, ouais, adulte. Effectivement le et s tu n'as pas toi en tout cas, tu n'as n'es pas dans l'obligation de te justifier, d de quelconque manière de te tes projets, de finances, ton couple, ta santé. Voilà! Tu tu es libre. Tu es un adulte. Tu as tout à fait raison. C c'est imp c'est important de de ne lu de ne pas se se laisser faire, comme tu l'as si bien fait. Heu, le fait que tu parles. Avant, tu évitais le sujet, maintenant, tu t'imposes clairement. C'est c'est une super chose parce qu'effectivement, bah, ton entourage va peut-être se dire: «Ah! Peut-être que ça le frustre, heu. Effe et peut-être qu'effectivement, il a pas forcément envie qu'on aborde ce sujet» et au fur et à mesure du temps, ça va s'estomper, tu vois? Et ils vont pouvoir, heu, éviter ce genre de de pression, heu, pour te faire avoir des enfants.
Oui. Mmh. Merci. Mmh. Mouais, c'est vrai. Bah, tu as dit le mot, hein. J'ai j'ai l'impression de devoir me justifier régulièrement auprès de ma famille et de certains entourages, auprès de de gens même que je connais pas forcément, hein: «Ah, comment ça se fait qu'à 30 ans, tu es déjà comme ça?» après, je pense que, hem, c'est surtout un fait de décalage réj générationnel. Hein, je vois mes mes grands-parents, à 20 ans, ils s'étaient mariés déjà, quoi. Là où, moi, à 30 ans, je commence à avoir des des copines et vu que je suis pas quelqu'un qui qui flirte énormément non plus et ça arrive, il y en a qui flirtent énormément, qui se marient encore à 20 ans aujourd'hui, mais c'est juste pas mon profil, quoi.
Ouais? Eh, c'est vrai, hein. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, tout à fait. Il y il y il y a un énorme choc générationnel. C'est vrai que les <blows air> les visions du monde ont énormément changé et c'est vrai que c'est difficile, parfois, de le faire accepter aux anciennes générations.
Mmh, bah, oui, enfin et je pense que c'est pas malveillant mais v i voilà, ils ils veulent mon bien, ils veulent me pousser et si on remonte encore avant, carrément, c'était la famille qui présentait le le partenaire de vie, quoi et c'est encore le cas dans certains pays. Et je suis même, peut-être, prêt à penser, beh, ouais, beh, justement, ça arrive, ma mère, littéralement, elle a une amie donc, heu, du d enfin de son âge, qui a une fille et elle me dit: «Ah, tu sais, heu, heu, la fille, heu, de machin, heu, je suis sûre que vous irez bien ensemble». Mais non! Je la connais même pas! Enfin voilà, c'est c'est
Non, ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, ah oui. <chuckles> Oui, oui, oui, j je vois un petit peu que le c'est, un petit peu, le le pseudo mariage arrangé indien quoi, c'est
Oui! Enfin, ça se fera pas et enfin, je pense que, quand même, ils le savent mes parents, que ça se fera pas, mais ils sont dans l'espoir, quelque part, que ça arrive. C'est on sait jamais, ils essayent tout ça. Et enfin, ouais, bah, oui, bah, c c'est lourd et au quotidien enfin, mais, tu vois, d'u d'une part, je suis quand même assez froid, comme je t'ai dit que quand je leur dis que ça m'énerve, mais c'est de la bienveillance. Elle me veut que mon bien, faut pas que je sois trop froid, non plus. Donc on enfin, c'est du dosage, ça dépend avec qui, mais, dans tous les cas, c'est ce tout, heu, régulièrement, qui m'ennuie et je vais p peut-être même dire que, dès que je vais entendre parler de de copines, je vais, peut-être, employer une stratégie d'évitement, alors que, ça se trouve, ça me concerne, heu, pas forcément, quoi, à force de.
C'est un petit peu ça. Heureusement, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, ça te pèse typiquement? Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, oh, tout à fait, hein. Je suis bah, le fait que tu t'imposes, heu, bah, que tu changes justement que tu tu sois plus, heu, ferme sur tes sur tes appuis d'adulte en où tu n'as rien à te justifier au final. Mais c'est vrai, tu es adulte après tout, tu es libre de faire ce que tu veux. Je pense que c'est une bonne, heu, une bonne chose à faire et de continuer dans cette direction. Si si tu n'as pas, heu, si t ça ne te pèse pas, en tout cas, heu, ça pourrait être une une piste envisageable, tu vois? De continuer, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, bah, tes parents se diront: «OK, bah il est adulte, heu, laissons le faire quoi».
Mmh. Non, ils ils diront qu'un jour enfin enfin, ils se le disent déjà, mais ils me lâcheront vraiment la grappe même s'ils sont pas à fond sur moi, mais ils me lâcheront vraiment la grappe quand j'aurai réglé ce problème, même si j j'ai pas l'impression que ça en est un, enfin, j'ai juste des priorités différentes quoi, heu. Beh, ouais et <blows air> ouais, en tout cas, ouais, c'est, enfin, mine de rien, ça a a clarifié la chose, je suis pas, heu, si anormal que ça, en tout cas, j'en ai l'impression. Et, heu, ouais, et même heu
Ouais. Ouais. Je vois, ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Aut autour de toi, tu tu verras qu'il y a d'autres pardon de t'avoir tout coupé mais autour de toi, tu verras qu'il y a d'autres gens qui, de dans le dans ton dans ta tranche d'âge, qui qui sont, tout à fait, heu, dans la même situation que toi, en fait.
Mmh, ah, bah, oui, b même si, enfin, je ça ça me s ça m'ennuie, ça m'énerve, à force, faut pas que je je leur en veuille. Le fait d'en discuter, enfin, m'a fait me rendre compte, aussi, que, faut se mettre à leur place aussi. Moi, j'ai cette prise de recul, ils ils l'ont pas, tant pis, c'est pas grave et ils seront peut-être qu 10 fois plus content que n'importe qui, justement, le jour où j'arrive à avoir un emploi et une situation stable, une femme et des enfants. Enfin, voilà, ce sera les meilleurs grands-parents du monde, je pense, en tout cas, mes parents et même, heu, mes tantes et tout quoi.
Ouais. .Ouais. Ouais, tout à fait. <chuckles> Ah, bah, j'esp j'espère, j'espère.
Ah, merci beaucoup, ouais, ça ça m'a fait du bien de me décharger et de clarifier les choses. Merci à toi.
Avec grand plaisir.